Halo.
Halo. Iya, halo juga, selamat malam, Mbak.
Malam, Mbak, aduh. Iya, gimana kabarnya, Mbak? Masih baik dong?
Selamat berjumpa kembali. <chuckles> Ah hah. Oh iya, masih baik juga, masih, eee, senang juga untuk ngobrol yang aneh, acak banget, random banget malam-malam ya. <chuckles>
Mmm. Mhm. Aneh, acak. <laughs> Ya ya ya, tapi seru tau, Mbak, kalau apa, eee, kita tiba-tiba ngobrolin sesuatu yang, nggak pernah kita bayangkan nih sebelumnya.
Heeh. Oh iya. Heeh heeh. Heeh, apa tuh kira-kira contohnya nih, Mbak? Mhm.
Contohnya nih, gimana caranya membujuk orang tua ketika ingin sesuatu?
Mhm. <chuckles> Bujuk orang tua? Wah, heeh heeh. Random banget ya, acak banget ya. Waduh, ngalor ngidul banget, heeh heeh. Dan kalau misalnya, saya itu dulu ya ngebujuk orang tua mungkin awalnya kan, eee, "Ma," misalnya, "ingin ini dong, ingin itu dong." Kalau misalnya ternyata nggak boleh gitu ya, nah kadang-kadang saya sempet ini, Mbak, sempet kayak bohong gitu loh, bohong. Oh iya akhirnya saya bilang, eee, misalnya saya ingin beli beli apa ya, beli komik gitu ya, padahal saya bilang ternyata buat beli LKS gitu, waduh banyak dosa nih emang. <chuckles>
Mmm, <chuckles> Iya. Heeh. Mhm? Mhm. Mhm mhm. Mhm. Apa tuh? Oh. Heeh. Mhm. Nah. <chuckles> Iya aduh, agak gimana ya, kita ya. <chuckles>
Ah, gimana ya, heeh, tapi ya tobat sih, terus kalau Mbaknya gimana nih misalnya? Eee, pakai cara apa nih misalnya buat ngobrol sama orang tua kalau misalnya pengen sesuatu tuh? Heeh.
Mhm. Aduh. Mhm, oke, biasanya, eee, kalau kita belum punya, dan kita minta sesuatu itu lebih mudah, Mbak, contohnya nih kuliah, belum punya laptop minta laptop, itu gampang, tapi kalau kita sudah punya laptop, dan kita mau upgrade laptop itu susah.
Mhm. Ya. Oh iya. Heeh. Iya. Oke. Heeh, heeh. Iya. Oh.